Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, come stai?
Eh, dai tutto a posto. E ultimo giorno di lavoro oggi pomeriggio e poi
Ottimo.
ferie. Poi dopo vabbè non parto subito, però parto il s il 15 agosto per anda
Ah, bello, bello, bello. Che be ma dove vai di bello, v uhm, curiosità?
Vado in Sicilia, vado a Trapani. Mh-mh.
Mamma mia, ma lo sai che adesso che hai detto Sicilia, ma sai che mi hai risvegliato un qualcosa, perché è stato uno dei viaggi più più speciali per me che ho fatto sì!
Sì. Sì dimmi quando sei stata, quanto tempo sei stata e dove sei stata, so' curio
Ma guarda, ma allora io co mhmm, de partiamo dal presupposto che io lavoro da remoto, quindi diciamo mi piace spesso combinare tutte e 2 le cose, magari prendere il computer e stare in un posto nuovo per un lungo periodo di tempo.
Okay. Okay. Ah. Ah, vabbè top, quan tempo sei stata?
Ma guarda io <chuckles> sono stata tra una cosa e l'altra 1 mese e mezzo. S
Okay. Ah, ma ma nel periodo estivo poi?

Sì, sì, sì, ma anche perché non so, mhmm, a parte gli abitanti di Porto sono anche più calorosi. Lisbona forse perché è la capitale.
Ah, sì? Ah, beh forse più eh, sì forse è più internazionale diciamo così. P Porto com'è? È è piccola, è grande, com'è Porto? Sono curiosa. Okay.
Eh, esatto, esatto, esattamente, a capitale, sì, sì. No, allora è bellissima perché va è proprio ehm, da sull'oceano ed è un po' divisa da un fiume, ehm, è tipo Budapest, non so se ci sei mai stata. Ri ricorda un po', mhmm, sì, Budapest, oppure, non so, un'altra città dove c'è un fiume famoso, sì, tipo anche il uhm, <smacks lips> anche il fiume Tevere quello che se o Parigi, un po' ricorda la la struttura, ma è davvero bella. Poi ci sono tante salite, discese, vicoli.
Okay. Mh. No, non sono mai stata. Mh. La Senna tu dici? Okay. Mh-mh. E com'è il com'è il mare? Perché comunque non mhmm, l'oceano non l'ho mai vi cioè io so' sempre sta in zone di mare, non di oceano, capito?
S sì, mh. Allora guarda, se il mare è più ehm, come dire, mhmm, classico come quello Mediterraneo, lo puoi trovare a sud verso Lisbona. A Porto c'è mhmm, è più l'oceano, infatti c'è anche una scuola di surf. Lì é più per i mhmm, ci sono degli angoli dove anche puoi nuotare, però credimi l'acqua è fredda, eh, più fredda di que sì, sì.
Eh, beh, tu hai detto proprio l'oceano. Ah, okay. Sì. È gelida, eh, me la me l'hanno detto tutti che l'acqua dell'oceano è proprio gelida.
Sì, sì, sì, è più fredda di quella <chuckles> in Sicilia sicuramente è più fredda decisamente. Sì, sì.
Okay. Okay, e voglio fa una domanda, ehm, co cioè tu hai nuotato, si tocca, si sprofonda subito?
Allora, sì, sì, però devi stare attento, perché ci sono periodi in cui la marea è molto forte e non è proprio, mhmm, consigliato, però magari in periodi sì, sì, sì, esatto, esatto. Io comunque non è che sono una nuotatrice olimpica, nel senso che in Sicilia ho nuotato con piacere, ma perché là comunque l'acqua è bellissima, poi comunque
Okay. Ah, quindi tu ti tieni a riva diciamo, non è che vai tanto Ah, okay. <chuckles> Eh sì, e là eh, questo voglio capì: a Porto com'è l'acqua è bella e trasparente che si vede sotto o è normale?